J'aimerais, heu, te parler d'un petit problème que j'ai, heu, récemment. Heu, bah, en fait, heu, j'ai, heu je suis en télétravail donc depuis un moment, en journée donc, heu, j'ai ça, ça va, j'ai pu mettre une routine mais en fait, j'ai commencé une nouvelle activité, heu, il y a 1 mois, 1 mois et 1/2, donc une activité, heu, secondaire, hein donc heu, sur, heu, intern heu, sur l'ordinateur donc en télétravail. Elle a l'avantage d'être flexible mais, le problème c'est que, heu, bah, en fait j'arrive pas à me à rester concentré, heu, enfin, pendant au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je suis ben, vu que c'est le soir, je suis toujours distrait, en fait, heu, ben, par les réseaux, par mon téléphone. Donc, heu, ouais. Si déjà, bah, en parler pour, heu, heu, voir ce que tu en penses et si tu avais des solutions, des conseils à me prodiguer. Comme ça, ça me permettrait d'être plus productif et pas être, heu, distrait en fait.
Oui, tout à fait. Je comprends effectivement, heu, que ça puisse, heu, te distraire pendant ton temps de travail. Heu, bah, déjà, je voulais te féliciter parce que effectivement, 2-3 heures déjà, heu, de travaillées, heu, en mode concentré, c'est pas mal et et et je comprends, effectivement, qu'à des moments, tu aies besoin aussi, heu, bah de regarder un petit peu ton téléphone mais et te distraire. Est-ce que tu mets ton téléphone, justement, heu, en mode avion quand tu travailles? Ou est-ce que tu le laisses à proximité avec les notifications?
Mmh merci. Bah, ouais. En fait, c'est ça. Il est à côté de moi, je le mets, heu il y a les notifications et aussi, heu, la 2e erreur c'est que, heu, vu que c'est, heu, tu sais, ben, c'est une activité complémentaire en soirée, j'ai tendance à ouvrir, heu, tu sais, heu, bah, heu, Instagram, Facebook, sur l'ordinateur, en fait. Vu que c'est synchronisé avec, heu, mon téléphone, finalement.
D'accord, donc tu as les messages qui apparaissent sur le téléphone et sur l'ordinateur.
C'est ça, exactement.
Et oui effectivement, ça peut te distraire assez facilement parce que pour le coup, bah, on est tous humains hein, heu, et toi aussi donc heu, tu as tu as besoin de savoir si il y a une notification, heu, la curiosité en fait faisant, heu, ça ça attire l'attention et et ça ça te déconcentre de ton travail, et et pour le coup justement, heu, qu'est-ce que tu aimerais en fait, pouvoir travailler 2-3 heures non-stop sans être, heu, justement distrait par les réseaux sociaux, c'est ça?
Ouais, mmh. Oui c'est exactement ça en fait ça peut être 2-3 heures, 4 heures, elle a l'avantage d'être flexible donc je la fais en fait en soirée hein, vu qu'à côté de mon activité principale ben en journée, et en fait, ouais je vais enchaîner 2-3 heures mais je vais pas prendre de réelle pause, mais heu, par exemple en fait, heu, tu sais c'est des petites missions de 10-15 minutes et heu, en fait c'est pas, heu, si comme si je devais être concentré pendant 2 heures non stop et vu qu'en fait c'est des c'est fragmenté en mission de 10-15 minutes, et ben à chaque fois en fait quand j'ai fini la mission, je vais switcher, heu, bah sur les réseaux sociaux, sur mon ordi ou regarder mon téléphone les notifications, pour, heu, relancer une mission en fait mais je prends pas réellement de pause à me lever, à marcher et cetera.
D'accord, je comprends mieux effectivement. Alors ce que je peux effectivement te conseiller c'est, de pouvoir travailler par exemple 1 heure, heu, pour pouvoir, heu, mener à bien au moins 4 missions, et ensuite te faire une petite pause peut-être de de 5-10 minutes pour regarder un petit peu tes messages, ton téléphone, tes notifications et pourquoi pas les réseaux sociaux, mais ça te permet en fait de travailler, de te dire: «Bon, là je travaille, heu, je me fixe un certain temps», après c'est, heu, en fonction de toi hein, heu, et et après, heu, effectivement pouvoir aussi avoir un temps pour souffler, respirer, te lever, marcher, et regarder ton téléphone, heu, si besoin.
D'accord. N oui. Oui, ouais, ouais, c'est vrai que ça pourrait être pratique, parce qu'en fait vu que, ouais, c'est en soirée, donc en fait bah, les gens, heu, donc mon entourage, heu, ma famille, mes amis, ben eux en fait ils ont fini leur journée de travail, donc heu, ben en fait la soirée, ben c'est en soirée eux ils sont libres finalement donc heu, c'est là où ils vont m'écrire et cetera donc heu, autant la journée dans mon travail actuel ça va parce que tout le monde travaille, heu, enfin sur les mêmes, heu, créneaux horaires, et ouais c'est le soir en fait j'ai tendance à à ouais aller sur, heu heu, les réseaux, mais ouais m'accorder des pauses, comme tu l'as dit mais des réelles pauses et pas être distrait et comme et ouais enchaîner 4 missions et là j'ai droit à une pause, peut-être aussi, heu, j'avais pensé à mettre un un minuteur sur, heu, mon ordinateur ou ouais carrément mettre en mode avion, mais c'est drastique non de couper d'un coup le téléphone?
Bah, du coup, en fait, heu, effectivement, ça dépend de chacun, mais c'est vrai que pour pouvoir être concentré, les les notifications sur le téléphone, ça n'aide pas et et pour le coup, bah, ah, c'est c'est vrai que si tu veux t'accorder un un vrai temps de pause et un vrai temps de travail, c'est peut-être plus judicieux, effectivement, de mettre ton téléphone en mode d'avion et de couper toutes les les les pages sur ton ordinateur comme ça tu es concentré sur ton activité et après, bah, 1 heure, 1 heure et 1/2 de travail, tu te mets tranquillement sur ton téléphone et là, pour le coup, tu peux passer 1/4 d'heure à te détendre, heu, si tu veux même passer des petits appels, heu, répondre aux aux notifications, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est vrai. Ouais, non, ça pourrait être une solution, parce que, heu, ouais, en fait, heu, faire, par exemple 4 missions et au bout de 4 missions, entre guillemets «c'est une récompense» et, là, je peux, heu, m'octroyer, heu, 10-15 minutes pour, heu, oui, heu, donc répondre, heu, à mon entourage mais heu, ouais, en fait, faut vraiment fixer des micro objectifs, parce que, heu, ouais, c'est, en fait, pff, tu veux finir une mission et du du coup, je peux être, heu, 20 minutes sur le téléphone et retourner ensuite dans l'autre mission et, en fait, quand je fais le calcul, ça fait, heu, enfin, heu, par exemple, si je me fixe, heu, pour te donner un exemple, 12 missions par soir, bah, au lieu de les faire en 2 heures 30, je vais les faire en 4 heures, en fait, parce que c'est tout ce temps perdu mais, ouais, comme tu le dis, en fait, je me enfin, si je me fixe des règles déjà et toutes les 4 missions je j'ai droit à 10 minutes, enfin, je m'autodiscipline, ouais, déjà, je gagne je gagnerais en productivité mais j'aurais quand même, heu, mes pauses, finalement.
En fait, quand tu laisses ton téléphone à proximité et que tu ne te f fais pas de pause vraiment et que tu peux aller de ton activité professionnelle à ton téléphone, à peu près combien de temps tu travailles, si on prend le même exemple des 12, heu, missions?
Heu, s 12 missions donc en général je les fais en donc heu, 2 heures 30, enfin, en théorie, hein, c'est 2 heures 30 mais heu donc avec mon téléphone, heu, ouais, je les fait en 4 heures en fait, 4 ouais.
Donc ça revient au même finalement, tu mets le même temps, heu, sauf que tu peux pas vraiment vaquer à tes distractions et au final, heu, tu fais des allers-retours, peut-être que ça peut aussi être plus fatiguant et comme tu disais tout à l'heure, moins productif? Alors que là, si tu cales des temps vraiment prédéfinis, tu peux effectivement, heu bah, travailler 1 heure, 1 heure et demie, regarder ton téléphone pendant 10-15-20 minutes et et retourner travailler pendant 1 heure, 1 heure et demie et essayer peut-être de travailler en 3 heures?
Ouais, non, ça pourrait être une solution, c'est vrai, parce que je perds vraiment, heu, beaucoup de temps et heu, du coup, ouais, même aussi, hem, j'avais pensé à mettre, tu sais, des, hem, je sais pas si tu si tu connais ou si tu l'as déjà fait? Parce que je cherche des solutions à mettre, heu, c'est possible de mettre des limiteurs de temps sur les applications?
Ah, ça, je connais pas, je pourrais pas te dire mais c'est vrai que, heu, c'est, heu, le temps d'écran, c'est ça que tu voudrais limiter?
Oui, ouais, en fait, ouais, me fixer, par exemple, un temps d'écran sur le téléphone, heu, fixe, heu, su définit sur, heu, une plage horaire et en fait et quand j'ai la 2e activité et heu, ben, j'ai droit par exemple, à à 15 ou 30 minutes, heu, comme tu m'as dit, en fait. Je fais 1 heu 1 heure 1 heure ou 1 heure 1/2 et heu, j'ai u 15 minutes de pause et après je recommence 1 heure 1/2 et j'ai une nouvelle pause ou j'ai déjà terminé les missions. Mais parce que, ouais, en fait, c'est vu que je switch, en fait, heu, tu sais, le temps de me reconcentrer, en fait, déjà, je perds aussi plus de temps parce qu'en fait, je passe de, heu, à être, entre guillemets, «concentré sur la mission», à me divaguer sur le téléphone où après faut que je mon cerveau doit se réadapter pour me reconcentrer donc ouais, en fait, pas faire, heu, u une mission, aller sur le téléphone, 1 mission mais vraiment fixer, comme tu l'as dit, ouais, 1 heure 4 missions, une pause et après, je recommence et je suis focus, heu, pendant encore 1 heure.
Je pense, effectivement, que ça sera, heu, certainement, enfin, voilà, heu, plus apaisant aussi pour toi et ton cerveau parce que, heu, tu me fais un peu penser, en fait, à un chauffage, tu sais, qu'on éteint, qu'on redémarre, qu'on éteint, qu'on redémarre. Et à chaque fois, ça lui demande beaucoup plus d'énergie, finalement, pour redémarrer. Alors que si on le laisse pendant 1 heure, heu, chauffer et qu'on éteint, ben, finalement, il reste encore de la chaleur et on on peut, heu, justement profiter, heu, de de ça, pendant un moment et et peut-être aussi pour pouvoir être productif et et serein, en fait, pour pas que tu te retrouves aussi frustré quand tu laisses un peu ton téléphone de côté et que, pour le coup, tu vois les notifications arriver et que tu es tu es tenté de de de regarder. Après à à ton rythme, en fait, il faut que tu arrives à te fixer, toi, tes propres, heu, horaires, en fonction de ton temps de concentration, de tes besoins, aussi, en en temps de pause et essayer juste de se dire, par exemple, heu: «Bah, de de 18:00 à 19:00 ou de 18:00 à 19:30», heu, vraiment se caler des temps et puis avoir, justement, bah, un une horloge pas loin qui puisse te permettre de voir, heu, bah, combien de temps tu as travaillé, combien de temps il te reste à travailler. Ou, comme tu disais, organiser par mission, te dire: «Bah, je vais faire 4 missions et passer 1/4 d'heure sur mon téléphone et après enchaîner encore avec 4 missions». Je pense que tu seras beaucoup plus serein et moins frustré pour travailler si tu mets en place, en tout cas, une planification et et peut-être aussi couper les notifications parce que ça, c'est vrai que ça ça attire toujours l'attention et bah, z du coup, ça déconcentre.
Ah, ah, oui. Oui. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est ça, en fait. Tu as mis le point, heu, sur le problème parce que c'est les notifications. Mais en fait, je vais répondre entre 2 missions et en fait, je vais entendre la notification. Heu, du coup et heu, en fait, ça va me pousser. Mon cerveau, il va me dire: «Attends, bah, tu vois, quand tu as fini la mission, retourne sur ton téléphone pour répondre», en fait. Alors que si je me fixe, ouais, une limite, heu-heu, toutes les heures, heu, je vais sur le téléphone. Finalement, si je m'autodiscipline, ouais, je serai pas poussé mais ouais, aussi couper les notifications. Ça, c'est une bonne idée parce qu'en fait, je le fais en journée mais je le fais pas le soir parce que, vu que le soir, heu, tout le monde ne travaille plus et heu, du coup, ouais, le la notification, je vais l la couper. L'exemple du chauffage aussi, c'est pas mal finalement puisque c'est vrai que, heu, en fait, heu, je vais me concentrer sur la 1re mission. Après ça va redescendre parce que je vais sur le téléphone. Après je vais re me reconcentrer. Après je vais raller sur mon téléphone. Donc ouais, faire comme le chauffage, un peu, en fait, heu, enfin, je vais être, heu, focus sur 4 missions, aller sur le téléphone et aussi, heu, comme tu m'as dit, heu, ouais, enlever les notifications, même si c'est en soirée, heu, il faut que je m'autodiscipline mais en tout cas, ça m'a fait, heu, bah, ça m'a soulagé, déjà, d'en parler parce que, heu, je j'avais pas de solution ou j'avais des pistes mais tu m'as donné des bonnes pistes et heu, je vais les essayer, heu, ben, dès la semaine prochaine. En tout cas, je te remercie énormément.
C'est ça. Bon, ben, écoute, ravie d'avoir pu t'aider et puis, j'espère, effectivement, que tu vas réussir à à à être moins capté par ton téléphone, heu, pendant tes soirées, ce qui est tout à fait humain, comme je te le disais tout à l'heure. C'est normal aussi d'avoir envie de se détendre, de se distraire et à la fois, peut-être, heu, pour pouvoir aussi préserver ton énergie, passer de l'un à l'autre complètement et et effectivement être concentré sur chaque activité.